Ох-ох-ох, что помогает. Да много чё помогает. Главное, чтобы закончился этот тяжелый день. <chuckles> Это самое главное, чтобы он закончился. Ну, смотри, во-первых, эм, так чтоб предыстория такая небольшая, я только что перешла работать у меня раньше была такая работа не бей лежачего. Я сидела у компьютера целый день и, в общем-то, и так б была расслабленная. А тут меня чё-то торкнуло, пошла я работать, э, <grunts> в аптеку. Причем в такую аптеку большую, мы там носимся целый день. А вот, и теперь у меня действительно тяжелые дни. Ну, прям тяжелые, физически тяжелые, да, то есть вот меня все, нем меня никто не понял, почему я это сделала, но я решила, что я хочу, вот хочу и всё. Я такой человек. Решила, значит, сделала.
<chuckles> Ну, какой-то вздох. <chuckles> Мгм. М. Тяжелый прям конкретно, то есть ты поменялась серьёзно. Мгм. Мгм. Хорошо, это это это очень по отно ат да, важно.
Вот, ну, и Вот теперь у меня, правда, тяжелые дни, и мне действительно нужны какие-то, да, расслабления. Ну, то есть я целый день хожу, ношу ф там эти лекарства, рецепты. Это всё очень всё сложно, и м, да, грубо себе
Ой. В общем, ну много серьезной работы. Ну и что ты обычно делаешь первым делом?
Но, значит, эм, ну, могу рассказать, допустим, вот возвращаюсь я домой
Ну да, вот ты вернулась домой.
А, да, вернулась домой. Во-первых, опять же ж, 1-е главное- вернуться домой. <chuckles>
<chuckles> Да, ну хорошо, это 1.
Обязательно сразу раздеться, умыться, то есть, как бы, смыть с себя всё это. Желательно ещё и можно под душ.
Мгм.
А это если домой сразу, да? И
Ну да.
На диванчик прыг в объятия муженька, он тебе там чё-нибудь расскажет интересное, а, и, в общем, опять, да, пожалеет там, по головке погладит, то есть как бы вот совсем такая вот вообще ничегонеделание.
Пожалеет, может быть, да? Мгм.
Это у меня 1 вариант. 2 вариант: можно заехать в спортивный зал, но ты не подумай не ходить, нет, я и так на ходи я и так много хожу.
А
Заехать в спортивный зал и